Ну да, ну, м, да, но это с родителями и с друзьями конкретно, да, но мы про работу. Э, ну, хотя тут просто время, да, продуктивное управление временем. Друзья ж тоже продуктивное может быть время. <laughs>
А Проще наладить. Мгм. Мгм.
И вот как раз-таки, да, вот этот последний вопрос: "Как влияют на баланс между работой и личной жизнью?" М. <grunts> Интересный вопрос, конечно. Не то что влияют, но просто надо разделять, и потом, опять же, есть разные мессенджеры для работы и для личной жизни.
Ну да, м Мгм. Можно пользоваться разными, кстати. И вот это, мне кажется, хорошая идея- использовать разные мессе мессенджеры для работы и для личной жизни. Потому что одно время у меня было вот "Телеграм", и там были и рабочие чаты, и личные чаты, и, м, это было не очень хорошо. <chuckles> Ну ну, во-первых, э, там кто-то мог написать по работе даже в 2 ночи, например, а тебе вообще не хочется это читать в 2 ночи.
Мгм. Это мешало, да, наверное? Ой-йой-йой, это это ни к чему совершенно. <laughs>
Да, что там что-то не работает, всё сломалось, и и ты такого спать не можешь, потому что кто-то чё-то написал. И в и или или ещё бывают моменты, когда ты можешь чё-то не не не то отправить в в н в не тот чат. <chuckles> У вас бывали такие? <chuckles>
Ну да. Вот это да, это ужасно. <grunts> Ой, у меня было столько тоже вот таких сме и было, и ладно, смешное, когда, а когда что-то то, что нельзя. <exhales> Это было совсем неприятно.
Ну да, когда что-то совсем или приватное, или ещё что-то, да, т совсем нехорошо становится. <chuckles>
Мгм. У меня дети, помню, тоже иногда отправляли это, м, отцу то, что они хотели мне отправить, и потом ой-ой-ой, м, всем было по шапке: и и мне, и им. <laughs>
Ну, а <laughs> Да, тут много комичных ситуаций, м, может получиться. И животные иногда могут чё-то отправить случайно, там, если кот кот пройдётся по клавиатуре, да, и случайно что-то отправить не туда.
Мгм. Нажать лапкой. <laughs> <grunts> Да на работе особенно. Мгм. Это: "Упс, <chuckles> это <chuckles> это я не хотела это, <chuckles> это н мой кот отправил", поди объясни. <laughs>
М. <laughs> Да и п и потом доказывай всем, что ты не верблюд, а, ну да. Что это кошка. М, это конечно. Ну, м, поэтому да, я считаю, что пришёл на работу, например, м, м, отдельный чат используй или как-то да.
Да. <laughs> Да, это было, да. Да, абсолютно, да. А если надо, ну, ф ф возьми телефон, выйди и початься там, там, где надо. Поэтому баланс должен быть определенный, конечно же.
Мгм. Да, согласна, иначе это всё в какой-то хаос превращается, и Эм
М, ну, поэтому нам и не разрешают телефоны на столе держать, <laughs> чтобы занимались делом, потому что начальники-то знают. <laughs>
Конечно, ну, это в принципе хорошо, я тоже согласна. Потому что если в течение рабочего дня тебе постоянно тоже кто-то из дома пиликает или друзья скидывают рилсики, то на работе невозможно, а, сосредоточиться.